ถักโครเชต์มัน เป็นยังไงอะครับ? ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ? มันเป็น
ใช่ ก็คือ อ่า มันเป็นด้าย ใช่ไหมคะ แล้วก็เอามาถัก ไอ้ที่ ที่มันไอ้ อา ใช่ ๆ ด้ายไหมพรมอะ เขาเรียกไหมพรมเนาะ เออ
ด้าย อันใหญ่ใช่ไหม? ด้ายอันใหญ่ ๆ เหรอ? เป็นก้อน ๆ อ อา ไหมพรม เออ ถ้าไหมพรม ร พอนึกออกเลยครับ
ไหนพรม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีไม้ 2 ไม้ แล้วก็เอามาถัก
อ้าว แล้วมันตกลงเรียกไหมพรม หรือโครเชต์ครับ?
ใช่ ถ้าเคยดูแบบว่า
หรือว่ามันเรียก
โครเชต์ เขาเรียกวิธีการถักอะค่ะ ถักโครเชต์ ก็คือเอาไหมพรมเนี่ย ใช่ ๆ ก็คือเอามาถักเป็นเสื้อ เอามาถักเป็นกระเป๋า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็แบบว่า อันเนี้ยมันเหมือนมีที่มานิดหนึ่ง ก็คือเมื่อก่อนชอบดูซีรีส์ ซีรีส์เกาหลี เอ๊ย ไม่ใช่เกาหลี ญี่ปุ่น แล้วก็เราอะเห็นคนญี่ปุ่นน่ะเขาชอบถักอันนี้ค่ะ ในอดีตนะ ในอดีต อา เราก็เลยแบบว่า เอ๊ย มันน่าสนใจเนาะ แล้วก็พอดีว่าที่เมืองไทยอะค่ะ บางห้างอะเขาก็จะมีเหมือนว่า อา ถ้าซื้อด้าย ซื้อไหมกับเขา เนี่ย เขาก็จะสอนถัก และล่าสุดเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วมั้ง ที่มันแบบว่า ฮิตเลย ก็คือเป็นกระเป๋าอะค่ะ เป็นกระเป๋าสะพาย ที่แบบใช้ไหม ไหมพรมถัก อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ มันก็แบบว่าน่ารักมาก เออ แล้วถ้าเกิดไปซื้ออะก็แพง อืม
แต่มันคือไหมพรม อ๋อ <chuckles> อะฮะ ครับ อือฮึ อืม อือฮึ ครับ อะฮะ อืม ๆ ๆ ครับ อะฮะ อือฮึ อืม แต่ว่ามันก็ มัน มัน มันมีคุณ คุณค่าทางจิตใจใช่ไหม อะไรด้วยใช่ไหม? หมายถึงมันทำ
ใช่ เราก็เลยแบบไปเรียนถัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็เลย มันก็เลยแบบติดมาเรื่อย ๆ ด้วย อืม
อืม อ้อ อันนี้คือถ้าถัก ก ถักไปได้เป็นรูป เป็นร่างนี้ขายได้ไหมครับ?

ซีรีส์แนวตั้ง ดีไหม?
อือ ใช่ ก็คือมันจะย่อส่วนลง เพราะว่าโดยปกติอะค่ะ พวกซีรีสจินที่แบบว่าอยู่ในแพลตฟอร์มดัง ใช่ไหม? พวกเนี้ยก็คือระยะเวลาในการ ใน ในต่อตอนหนึ่งอะ มันจะค่อนข้าง อะ สมมุติชั่วโมงหนึ่ง ใช่เปล่าคะ แล้วก็จะมีอยู่ประมาณแบบ 40 ตอน อะไรแบบเนี้ย ก็ดูกันจนตาแฉะเลย โดยเฉพาะถ้าเป็นหนังโบราณนะ จะประมาณแบบ 50 ตอน 60 ตอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สนุกมากอันเนี้ย อืม อะฮะ โอ้โฮ ครับ โอ้ แล้วก็ต้องดูแนวตั้งอย่างงี้เหรอ? ในมือถือ อะไรเงี้ยเหรอ? หรือว่าไง?
พอแนวตั้ง ไม่ พอแนวตั้งปุ๊บอะ เขาก็จะลดระยะเวลาลงมาค่ะ เหลือ อาจจะเหลือแบบตอนละ 15 นาที ตอนละ 0.5 ชั่วโมง ถ้า 0.5 ชั่วโมง ก็อาจจะเหลือสัก 30 ตอน ไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดแบบเป็นแบบสั้น ๆ 15 นาที อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะขยายตอนไปแบบ 60 ตอน 90 ตอน ไรอย่างเงี้ย อืม มันทำให้แบบว่า ค่ะ
อ๋อ อือฮึ ครับ อ๋อ แล้วพวกนี้มันต้องมีช่อง มีแอปในการดูด้วยใช่ไหมครับ? แบบว่าอาจจะต้องเสียค่าบริการ งี้ ใช่ไหม? อ๋อ มีแอป
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ อ๋อ ไม่จำเป็นต้องเสียค่ะ มันมีแบบแอปฟรีก็มีค่ะ มีแบบแพลตฟอร์มที่ดูฟรีได้
อ๋อ อ๋อ มีอย่างงั้นด้วย ก็ถือว่าดีไหมครับ? แล้วมันเรื่องเดียวกันไหม? ถ้า ถ้า มันจำเป็นไหม?
อุ๊ย ดีสิคะ อ๋อ มัน มันคนละเรื่อง แต่ก็คือเอาจริง
แล้วมันจำเป็นไหมว่า ถ้าเราอยากดูเรื่องดี ๆ ที่เราอยากดู มันจะต้องเสียเงินมีไหม?
อุ๊ย เดี๋ยวเนี้ยค่ะ เหมือนแบบบาง บางคนน่ะเขาเอาไปใส่ เขาเรียกอะไรนะ เขายอมเสียเงินตรงเนี้ยเล็กนิดหนึ่ง ใช่ไหม แต่เขาอะไปได้ยอดของอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอะค่ะ ที่เขาอะ อ เหมือนเขาอะซื้อตอนหนังจากอันนี้เพื่อที่จะดูแบบเต็ม ใช่เปล่าคะ แล้วเขาก็เอาอันเนี้ยไปโหลดลงในแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งในช่องของเขา
ที่เป็นเรื่องดัง ๆ อา อะฮะ อือฮึ เหรอ อย่างงั้นได้เหรอ? อ๋อ อย่างงั้นได้เหรอครับ?
ใช่ แล้วคนอื่น ๆ อะ ก็เข้ามากดไลก์ กดอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะได้เงินด้วยไงคะ ก็เหมือนเขาได้เงินคืนอะ จากที่เขาเสียไปอะ อืม ได้กำไรอีกด้วยซ้ำ อืม
<chuckles> อือ อือฮึ อืม อือฮึ อืม มีอย่างงี้ด้วย
แล้วเราก็ดูฟรีไง เออ เราก็จะไม่ฉลาดเหมือนเขา <chuckles>
อา เราก็ไปกด เป็นคนไปกดไลก์ เราเป็นคนไปกดไลก์ให้เขา แล้วเราก็ดูฟรีเนาะ แค่นั้นก็ ส สุขใจแล้วใช่ไหม? เออ ดีจังเลย
อา ใช่ ใช่ค่ะ เออ เนี่ย มันก็จะแบบมีแนว อะไรแบบเนี้ย แล้วเราคิดว่าแบบการดูพวกเนี้ย มันทำให้เรานอกจากมีความสุขแล้วนะ มันก็แบบคลายเครียด แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนอย่างเราดูซีรีส์จีน ใช่เปล่าคะ ทุกวันเนี้ยเราก็เหมือนจดจำพวกศัพท์ภาษาจีนได้ค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะ
อืม อะฮะ

อืม ก็ถือว่าดีนะ ก็ทำให้เขาเนี่ยได้แจ้งเกิด ได้แบบ ได้แบบดัง ได้มีอาชีพขึ้นมาด้วย ส่วนพวกเราก็ได้เสพ
ถูกต้องค่ะ คือบางคนดังกว่าแบบ เออ ใช่ อืม
เหรอ! บางคนดัง ดังกว่า เอ่อ ดังกว่าดาราอีกเหรอ?
ดังกว่าเออีกอะ ใช่ค่ะ อืม
อืม ก็แปลว่ามันก็มีผล แปลว่ามันมีผลนะถ้าคนดูเยอะ คุณคิดเห็นยังไงอะ?
รายได้เขาดีมาก ใช่ค่ะ โอ๊ย คนดูเยอะมาก ๆ อืม แล้วบางช่อง คะ
อือฮึ อืม แปลว่า คน ถ้าเป็น พอเป็นแนวตั้งคนมันดูเยอะกว่าใช่ไหม เพราะว่าดูได้ทุก หลากหลายอาชีพ อย่างงี้เหรอ ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ ไม่ แล้วเวลามันสั้นไงคะ ในแต่ละตอนน่ะ สมมติอะเรามีเวลาว่างแค่แบบครึ่งชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ย เราก็ดูตอนหนึ่งไง แต่ว่าถ้าเกิดมัน เป็นแบบชั่วโมงหนึ่งใช่เปล่าคะ เราจะดูเราก็แบบ โอ๊ย อีที่เหลือยังไงต่อล่ะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็จะแบบ เหมือนเทก เขาเรียกอะไร ใช้เวลาในการดูยาวกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อา อ๋อ ก็มีผล อ๋อ มันก็มีผลนะ ว่าไหม ว่าแบบว่า บางทีพอ พอเป็นซีรีส์แนวตั้งมันทำให้เราดูง่าย แล้วก็ทำ แบบบางคนก็อาจจะทำกิจวัตรอะไรต่าง ๆ แบบ อา พักแป๊บหนึ่ง ดูซีรีย์ สิบห้า นาที แล้วก็ไปทำอะไรต่อ อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ อือ อย่างงี้ดี อืม มันทำให้คนดูเยอะขึ้น วงคนดูเยอะขึ้น กว้างขึ้น อืม ก็
ใช่ค่ะ อา ถูกต้อง ประมาณนั้นเลยค่ะ อือ แบบว่า ใช่ค่ะ ใช่ แล้วก็ทำให้เราแบบมีความสุข แล้วก็ เขาเรียกอะไรอะ อินไปกับการ ดูเขาอะ แม้ช่วงเวลาสั้น ๆ <laughs>
อา โอ้โฮ วันนี้ก็ทำให้รู้เลยนะว่าบางทีอะไรที่บางคนที่ไม่ค่อยดูเนาะ อย่างผมก็ไม่ค่อย เคยดู แต่พอคุณมาบอกอย่างนี้ ว่าซีรีย์จีนเนี่ยมันก็ดีเหมือนกัน ก็ทำให้อยากรู้ขึ้นมาเลย โอ้โฮ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดี ๆ ครับ
อืม ค่ะ อืม

The Best Thing ของ มัน มันเป็นแนวไหนครับ คอเมดี รักใส ๆ อย่างเงี้ยเหรอ? อ้าว
ใช่ รัก โอ้โฮ ไม่ คอเมดี ค่ะ มันเป็นแบบว่าเหมือนชีวิตของคนเราปกติเนี่ยแหละ มันเป็นเรื่องราวของคุณหมอ คุณหมอก็คือพระเอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นางเอกก็จะแบบว่า เอ่อ รู้สึกเครียด ป่วยอะไรก็ไปหาพระเอก แล้วก็เกิดเรื่องราวความรักกันเกิดขึ้น อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ อืม มันจะเป็นใส ๆ
อืม อ้าว เหรอ? อะฮะ เหรอ ยาวไหม? ยาวไหมคุณ?
ไม่ยาวมากค่ะ เออ แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องเนี้ยทำให้แบบว่าพระเอกอะดังขึ้นมาแบบปี๊ดเลยนะคะ แบบมีแฟนคลับชาวไทยแบบเยอะมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย
อืม อ๋อ เพราะเรื่องนี้เหรอ? อุ๊ย น่าติดตามจังเลยอะ อะฮะ
อืม ใช่ แล้วก็ไอ้เนี่ยค่ะ สมุน ไพร สมุนไพรจีนน่ะ เออ ก็คือแบบที่เมืองไทยร้านขายยาดัง ๆ อะเนาะ ที่เรารู้จักกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเอามาขายอะค่ะ ทำขาย ขายดีมาก มันเป็น
อือฮึ ครับ อะฮะ คืออะไรครับ? คืออะไรอะ? สมุนไพรอะ
มันมีหลายแบบค่ะ ก็คือเหมือนทาน ใช่ มาจากซีรีย์เลย <chuckles> คือแบบมันจะแก้ปวดท้อง อันนี้ อา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบมีตัวที่แบบว่า อา ทำให้ผิวพรรณดี ทำให้เลือดไหลเวียนดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นดัง คือถ้าตอนเนี้ยเราไปเดินห้างอะ แล้วเราจะเห็นที่เขาแบบมีขายแบบพวกสมุนไพรแบบพวกชากุหลาบ ชาอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ มาจากเรื่องนี้เลยค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles>
หมายถึงว่ายังไง หมายถึงมาจากซีรีย์อย่างงี้เหรอ หรือว่ายังไง? อ๋อเป็นผลกระทบมาจากซีรีส์ อ๋อ เออ ๆ ๆ อือฮึ อือฮึ ครับ เหรอครับ อ๋อ ชากุหลาบ อะไรอย่างเงี้ยเหรอ? อุ๊ย
อา ใช่ ๆ ก็คือเรื่องเนี้ยทำให้แบบว่าพวกอย่างเงี้ยดังขึ้นมาเลยอะค่ะ อืม เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบ
อ๋อ ครับ อืม แล้วคุณก็ติดตามด้วยใช่ไหม? ประมาณนี้ แนวนี้ อ๋อ
ใช่ เรา เราก็จะชอบแบบดูหนังซีรีส์จีนเนี่ยก่อนนอน หลับไปพร้อมกับเขา อะไรแบบเนี้ยค่ะ <chuckles>
อืม หลับไปพร้อมกับเขา หรือว่าให้เขาดูเรา ให้เขาดูเราหรือเปล่า?
เออ ก็เราดูเขาเสร็จ แล้วก็ให้เขาดูเรา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ ๆ เออ อืม อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชอบทำ ก็คือ
อ๋อ สลับกันใช่ไหม? อ๋อ ค่อยยังชั่วหน่อยเนาะ มีคนดูเราบ้าง โอเค <chuckles> อะฮะ อา มีอะไรอีกครับ? อา ครับ อะฮะ